Kak pernah gak sih nih ya si lagi Kakak bertualang nih ya, ternyata tiba-tiba ketemu sama satwa liar nih Kak? Boleh dong ceritain kalau punya pengalaman itu.
Oke, sebenernya sih, eee, jadi aku pernah kan di apa, bekerja nih, teku terus sering di ini, apa, pindah tugaskan da atau mungkin melakukan perjalanan dinas gitu. Karena kan aku memang bekerja u eee, di profesiku itu untuk melakukan survei-survei Kak, terutama survei dalam bidang ekonomi, gitu ya. Jadi aku heeh, jadi memang, eee, sasarannya tuh ke daerah Indonesia tengah dan timur, gitu, Kak. Nah salah hee, jadi
Oke. Oh, gitu. Wah, asik nih, kan kalau di daerah sana banyak kayak masih banyak kayak taman nasional atau hutan-hutan gitu ya, Kak, ya?
Betul, betul banget gitu, bahkan bukan, nggak di hutan pu juga, eee, memang masih sepi juga, sih, belum ma belum masuk hutan aja masih memang banyak daerah yang sepi, masih banyak daerah yang asri seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah di Gorontalo Kak. Aku pernah ke sana tuh. Jadi di Gorontalo itu kan letaknya di Sulawesi ya, Kak, ya, jadi, eee, pokoknya yang bagian atasnya itu, yang melengkung ke atas, nah itu Gorontalo tuh, bersama Sulawesi Utara gitu. Nah, di situ, aku kan, ya biasalah ya kita melakukan pekerjaan, terus juga, eee, pas lagi santai, eee, diajaklah, yuk ke ini, ada kayak ladanglah. Semacam ladang gitu ya. Kita survey, apa, ya main ke situ deh gitu. Jadi ada padang rumput luas gitu ya. Terus, eee, tapi memang agak gersang. Nah, di situ aku penasaran gitu ya, sama temenku sih. Temenku yang orang asli situ nyeletuk, "Eh, pernah lihat burung puyuh gak?" Gitu. Jadi, "A apa tuh burung puyuh?" "Itu loh yang telor." Gitu ya, "Kan kalau di Jawa, sering dijadiin sate telor ataupun apa namanya, dimasak biasa gitu dengan sayur, dioseng gitu. Itu namanya telur puyuh, gitu ya. Nah, pernah lihat gak burung puyuhnya?" Gitu. Nah, dia nunjuk ke arah ladang itu. Jadi kayak ada gundukan gitu, ada, ya ada bolongannya sedikit. "Nah, itu tuh namanya sarang burung puyuh, gitu. Belum pernah lihat kan?" Gitu. Heeh, gitu. Waduh, jadi heeh.
Iya. Oh, gitu, oke. Iya. Iya. Iya. Oke. Oh gitu. Oke. Tapi Kakak sendiri memang sebelumnya nggak tahu bentukan pur burung puyuh ini kayak gimana, emang sebelumnya nggak tahu atau gimana tuh? Baru tau pada saat ditunjukin itu?
Belum tau, kan taunya telornya doang. Itu pun sudah di atas piring ya, gitu taunya. Heeh, dan, oh, gitu, oh, ini ba bagus juga nih. Aku jadi men tertarik kan. Oh, jadi burung puyuh itu bukan burung yang terbang gitu, sama kayak ayam gitu, jadi dia, d eee, adanya di, eee, tanah gitu, dia rerumputan, dia ma bikin sarang di situ, nanti bertelor gitu Kak. Nah, memang ada yang
Oke. Iya, bener bener. Iya, bener banget. Oh, jadi namanya aja yang burung ya, Kak, ya.
Betul gitu. Jadi, kayak ayam sebenarnya, ayam, tapi lebih kecil gitu Kak, dan memang ini posisinya memang di bisa dibilang liar ya karena memang gak ada yang melihara gitu, bukan di ternak gitu Kak.
Iya iya. Oke. Iya iya. Betul betul. Nas pas Kakak lihat nih, ini kan berarti sesuatu yang asing ya buat Kakak, apalagi yang sebelumnya tinggal di perkotaan gitu, itu gimana tuh Kakak langsung foto-foto buat ngeabadiin burung puyuh di luar ya, bukan di ternak gitu, atau cuman ngamatin dari jauh aja nih Kak?
Mmm. Eee, gitu katanya, eee, kata temanku gitu ya waktu itu, "Eh, mau lihat nggak burungnya? Tungguin aja dulu. Kita duduk-duduk sini." Jadi akhirnya, harusnya kita jalan gitu ya, ngelihat apa gitu ake aku berhenti dulu gitu, liatin nanti sampai burungnya datang. Karena kayaknya sarangnya kosong gitu ya pada saat itu tuh. Nah, tiba-tiba muncullah ya memang sesosok burung yang yang nggak bisa terbang, gitu ya. Bentuknya sama kayak ayam kecil gitu. Dia masuk se se set, oh, ini namanya burung puyuh, gitu Kak. Jadi, eee, karena cepet ya memang nggak sempat difoto ya gitu, cuman mhm. Cuma akhirnya aku pengen, penasaran deh, dalemnya kayak gimana gitu. Eee, begitu kita datang, dia kabur gitu. Langsung kabur lari gitu. Jadi akhirnya aku senterin tuh Kak, apa namanya tuh dalemnya. Oh, ada memang ada telurnya sih Kak, beberapa biji gitu ya. Aku nggak mau ganggulah, itu punyanya dia ja, yang penting cuman lihat aja dalamnya. Jadi memang kayak kubah gitulah bentuk rumahnya ya. Itu ada kubah, terus di dalamnya ada telur-telur. Jadi dia ngumpet di situ untuk naruh telur atau mengerami telurnya di sana, kayak gitu.
Iya iya. Oh, gitu, oke oke. <chuckles> Oke. Iya iya iya, nggak sempet foto gitu ya. Iya iya. Iya iya. Oke. Nah, setelah Kakak tahu nih ternyata ada hewan yang gak biasa liar, tapi Kakak temuin tuh liar gitu, itu jadi bikin Kakak lebih berhati-hati juga enggak sih Kak? Misalkan ya kan momen itu langka gitu ya, Kak, ya, buat Kakak sendiri gitu. Nas ti pas jalan tuh jadi kayak lebih berhati-hati atau lihat sekitar gitu, siapa tahu nih ketemu hewan lain gitu.
Iya. Iya, jadi memang, eee, kalau aku bilang sih ya karena memang itu daerah sepi ya, bukan ye sesuatu yang dilalui oleh orang gitu ya. Jadi, eee, ya kayak padang rumput biasalah, cuman orang biasanya ngelepas sapinya di situ, gitu, jadi ya wajarlah kalau ada binatang-binatang lain yang hidup di sana gitu. Jadi, ya mhm, yang penting gak sampe keinjek aja, kan kita juga, eee, terasalah. Ada, apa, kalau di tanah tuh kan ada yang sudah biasa diinjak-injak tuh. Jadi itu yang kita ikutin. Tapi kalau yang masih berumput
Iya. Iya, benar sih. Iya. Oke.
apa lebat itu ya, eee, ya aku sih takutnya juga bukan masalah burung puyuhnya, bisa aja ada uler juga kan di situ heeh.
Iya iya. <chuckles> Betul betul, bener sih. Oke, berarti tep jadi akhirnya Kakak ya udah ikutin jalur trek yang udah ada aja gitu ya, Kak, ya. Nah, ada pengalaman lain enggak? Kan tadi kan Kakak bilang nih Kakak ke daerah tengah dan timur gitu, da karena ada perjalanan dinas gitu, berarti kan sering nih ke daerah-daerah yang apa namanya, masih sepi gitu ya, Kak, ya. Nah, ada pengalaman lain enggak nih Kak selain burung puyuh tadi nih?
Betul, kayak gitu. Betul. Iya. Nah, ini yang unik juga nih, Kak. Jadi, masih di Gorontalo juga, gitu ya, kan. A aku, ya biasalah, istirahat, duduk-duduk, gitu, ada saungnya, mereka punya kayak saung, gitu lah, semacam itu, ya, gitu. Kita lagi santai-santai, eee, ya ngobrol-ngobrol santai, lah. Tiba-tiba ada bunyi, cir cit cit cit cit, gitu, kayak bu suara burung, gitu ya he heeh! Lah, kok, apa, bagus sua suaranya, nih! Aku lihat-lihat, ih! Ternyata itu burung murai, Kak, gitu. Jadi, kalau di Jakarta itu kan, ratusan ribu, ya, eee, buru apa namanya tuh, harganya. Nah, di sini, eee, mereka masih bisa hidup dengan santai, terbang ke sana ke mari, gitu ya. Jadi, suaranya memang bagus, gitu. Terus aku cerita, "Bro, ini kalau di, Jawa, Bro, ini dijual nih, Bro," gitu. "Ini, enak banget, ya. Ba di sini banyak ya, l dilepas l apa, masih hidup alami." "Iya, kalau di sini banyak, eee, Bro," gitu ya, "burung-burung liar," gitu ya, "yang suaranya bagus-bagus, memang. Jadi, kita, kalau duduk-duduk santai gini, ada ditemani oleh suara alam, yang nggak cuman suara angin," gitu. Jadi ada suara burungnya mhm, <tsk> ada suara yang lain, jangkrik, gitu ya. Masih masih terdengar, dengan jelas. Kayak gitu, Kak.
Apa, tuh? Oke. Wah, apa tuh? <giggles> Burung murai, ya ampun. Iya iya. <chuckles> Li ah. Wah. Enak banget tuh, yang kayak gitu. Oke. Ini seru sih, Kak, jadi pengalaman baru juga, gitu kan. Nah, tapi biasanya, Kak, kalau misalkan, eee, apa namanya, ketemu binatang-binatang yang biasanya nggak liar, gitu ya, terus ada di liar gitu, ini tuh, Kakak memang pasti tahu karena ditunjukin sama orang lokal, gitu ya, Kak, ya, temen Kakak tadi, atau sebenarnya Kakak tuh, udah tahu sih, jenis-jenis ini, dan ini tuh nggak biasa ada di, apa, tempat umum, gitu Kak, ada atau di sa di l di liar, gitu?
Iya? Oke, kalau tadi ya, Kak, ya. Burung itu, burung murai ini, eee, memang aku tau, gitu ya. Kayaknya, kok, suaranya bagus, ya? Bukan bukan kayak burung gereja, kan, k memang terbang juga, di sekeliling kita, tapi kan nggak bersuara, gitu, kalau, eee, burung-burung gereja, burung itu, kan, wah, banyaklah di rumah, tuh, kalau aku lagi jalan-jalan. Pokoknya setiap ada p taman, kalau di Jakarta, masih ada lah, burung gerejanya, nih. Tapi, kalau yang bersuara kayak gini kan, e jarang, gitu. Jadi, kalau kedengaran, "Wih, nih a k burung apa nih ya?" Dili begitu dilihat, "Weh! Burungnya bagus, ya!" apa, b ekornya tuh panjang, gitu. Jadi memang indah, gitu. "Wah, ini," mmm, "untung kamu tinggal di Gorontalo. Coba kalau tinggal di Jawa, nih, sudah masuk ke dalam kandang," gitu ya. Batinku seperti itu iya. Karena kan, nggak mungkinlah kalau, apa namanya, misalnya orang nangkep di Gorontalo, terus dibawa ke Jawa, itu kan, eee, nggak mungkin. Pasti dihalangi oleh inian, ya Kak, ya, apa namanya tuh, polisi bandara, gitu. Nggak bisa, heeh.
Iya. Iya iya. Iya, betul betul. Waduh. <laughs> Iya, benar benar. Oke. Iya. Betul betul. Tapi berarti ini Kakak keren banget, ya. Pad pada saat ngeliat, gitu, nggak sibuk foto, tapi benar-benar menikmati suasananya, ya Kak, ya?
Lebih tepatnya karena mereka lincah, ya, namanya burung liar ya heeh. Dan, eee, kayak burung puyuh juga kan larinya cepat juga, gitu, hilang, gitu. Dan, apa namanya, nggak sempat, gitu. Mau ditungguin, "Ah, lama banget," gitu. Ya udah deh! Eh bi ngebiarin saja deh, gitu. Untuk, ya udah, nggak usah difoto, nggak papa. Cukup di memori kita pribadi, gitu, Kak.
Oh. Keren keren sih, Kak. Iya. Benar benar, sih. Tapi Kakak ada sih pengalaman, kalau kayak lagi sengaja gitu, kan, berarti kalau daerah-daerah tengah dan timur tuh, banyak taman nasional atau kayak penangkaran, gitu ya, Kak, ya. Itu Kakak pernah nggak sih, lihat yang memang, apa ya, dilindungi, gitu, Kak, sama pemerintah kita, tuh?
Betul. Kalau yang dilindungi, eee, nggak sih ya, karena aku juga ngga terlalu masuk-masuk ke dalam. Tapi memang ada beberapa binatang yang pernah juga aku lihat, eee, ini unik juga sih Kak. Jadi memang kayak di masih di Gorontalo juga nih ya itu, eee, bukan di kotanya tapi ada di Kabupaten namanya Pohuwato Kak gitu, jadi itu sekitar 6 jam dari kota gitu ya seperti itu heeh, lumayan lumayan itu kan, Gorontalo kan diapit oleh laut ya. Atasnya laut, selatannya laut gitu. Jadi memang pantainya tuh banyak gitu. Dan banyak yang masih terjaga tuh banyak, bahkan ada hutan bakaunya segala macamnya tuh banyak gitu. Nah aku pernah diajak juga sama teman ke kampungnya dia di Pohuwato itu.
Oke. Apa tuh? Wah, lumayan ini nih ya. Iya.
Di situlah aku melihat, wah ini ada ide bisnis baru gitu ya. awalnya tuh, gitu. Jadi di apa, di Pohuwato itu, di pantai yang ada apanya tuh, hutan bakaunya, ada namanya banyak nih, kepiting bakau Kak gitu. Jadi kalau di dijual di Jakarta itu lumayan Kak karena di restoran-restoran seafood itu menjual itu. Itu k enak Kak gitu kalau untuk beng heeh. Gitu Kak.
Wah apa tuh? Oke. Oh ya ampun, tapi di sini lihat di Gorontalo tuh benar-benar liar gitu Kak? Nggak ada yang, eee, nernak ngambil?
Gak ada yang makan. Gak ada yang ngambil, gak ada yang makan gitu. Jadi memang mhm gitu. Di restoran seafood-nya juga gak ada tuh kepiting kepiting gitu yang capitnya gede itu, gak ada yang jual gitu. Lebih kepada ikan, cumi, itu itu banyak gitu. Jadi wah ide bagus nih gitu. Kebetulan kan aku juga cuma sementara ya di situ ya. Jadi, eee, aku beridelah gitu sama temenku, "Nih besok kalau aku balik Jakarta, ini kayaknya nih sumber uang nih," gitu ya. Kepiting bakau, "Bisakah dikirimin ke Jakarta," gitu, eee, "nanti aku coba jualin, nanti kalau oke, kita bisa berbisnis," gitu Kak. "Oke oke," gitu. Nah, kembalilah aku ke Jakarta, pesen gitu. Eee, "Bro ini kepiting bakau gimana, bisa gak dicariin? Oke," dicariinlah. Dapet 20 ekor, Kak, gitu, pada saat itu. Banyak gitu, gede-gede kan. <sniffs> Difotoin, wah gede-gede. "Oke b oke Bro, kirim ke Jakarta." Dikirimlah, gitu ya. Mmm, dari Pohuwato. Itu kan ke ke bandara aja 6 jam. 6 jam baru ke pesawat lagi, eee, itu 2, transit Makassar baru ke Jakarta gitu. Jadi lumayan lama. Gitu. Nah, karena memang baru iseng-iseng aja nih, keluar modal. Begitu dibuka ikannya, apa, kepitingnya sudah berbusa gitu. Sudah ter betul. Jadi memang, eee, kalau bawa begitu, kepitingnya harus dilepas dulu di Gorontalo, dari Pohuwato 6 jam, istirahat dulu dilepas capitnya, dikasih air apa, gitu. Mhm. <sniffs> Nah, akhirnya karena, eee, dianya juga nggak bisa kayaknya kalau untuk ngurusin dan pengiriman itu, akhirnya kecuali kalau langsung masih mau dia, tapi kalau harus ada pengelolaan lagi di kotanya, eee, dia nggak berminat, akhirnya batal deh itu ide bisnis itu Kak, gitu. Waduh, gak jadi deh gitu. Kasihan juga si kepitingnya. Ya udahlah biarin. Tetap asri di, eee, apa, di tempat asalnya gitu ya, di habitatnya gitu Kak.
Empun. Oh. Iya iya. Iy <chuckles> <laughs> Iya iya. Oke. Iya. Waduh! Heeh. Iya betul. Ah! Berarti salah pada saat pengiriman ya ini? Oh. Mungkin stres juga kali ya, kepitingnya itu. Eja betul. Iy tul. <chuckles> Oke. Di tempatnya gitu ya. Betul betul. Oke, seru sih ini Kak ternyata ya, eee, dari satu kota gitu Kak ternyata Kak bisa nemuin banyak hal gitu ya, padahal ini baru di satu kota gitu kan. Nah setelah misalkan Kakak, Kakak kan sering juga nih tadi katanya tugas keluar kota, terus nemu-nemuin hewan yang jarang ditemuin, liar gitu, tapi Kakak temuin gitu ya. Setelah kayak gini Kak, pelajaran apa sih yang Kakak ambil gitu? Atau ada hal yang Kakak akhirnya berubah gitu Kak melihat sesuatu tentang, eee, satwa liar ini Kak?
Betul. Betul. Iya. Iya, memang, eee, kita itu sebang sama satwa itu harus hidup berdampingan, gitu, ya. Jangan heeh, jangan apa-apa harus ditangkepin, harus dipiara, dijual, gitu, nggak usah. Heeh, baik itu kepitiing, apa burung-burungan itu. Ya, memang lebih enak seperti itu, gitu, ya. Jadi, ya, udah dinikmati bersama ini dari Tuhan ini menciptakan berbagai macam burung, atau satwa ini dinikmatin bersama. Nggak usah ditangkepin. Kalau yang memang nggak perlu ditangkepin, ya, karena, kan, kalau aku, tuh, tetap berpendapat bahwa hewan peliharaan itu yang diciptakan untuk dipelihara, tuh, cuma 2, Kak, kucing sama anjing, gitu. Ya, udah, itu aja, tetap, gitu. Kalau burung janganlah, kalau apalagi jangan, biarin aja dia bebas, gitu.
Oh, betul, sih. <laughs> Contohnya ke tadi kepiting, ya, Kak, ya. Iya iya. Iya, oke. Oke, seru seru, sih, Kak, pengalamannya, gitu, kan, jadi lebih menghargai juga ciptaan Tuhan dan lebih bisa berdampingan juga akhirnya hidupnya, ya, Kak, ya, yang tadinya niat mau ngejual, ngelihat kepiting kayak gitu ternyata nggak jadi juga, gitu, kan. Oke oke, iya, sih, betul betul, oke, Kak. Kak, makasih banyak, ya, untuk ceritanya, ini seru banget, dan pengalamannya, tuh, wah, luar biasa ternyata Indonesia, tuh, ya, eee, bisa bikin Kakak yang tadinya cuman kerja jadi malah berpetualang, gitu, akhirnya.
Betul. Iya. Ya, untungnya nggak jadi, lah, <laughs> gitu, ya. Betul, mantap pokoknya. Karena, kan, memang, apa, suasana aja juga orang Indonesia itu ramah-ramah, Kak, gitu. Jadi, ya, aman sebenarnya untuk eee, berkeliling Indonesia, tuh, eee, nggak perlu khawatir, gitu, Kak.
Iya. Iya, betul betul. Oke, kalau kayak gitu, makasih banyak, ya, Kak.
Iya, sama-sama, sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa, Kak.